Uy, mm, mira, me has hecho una pregunta superdifícil. No sé, no no sé ni qué te diga, no sé. Yo no sé qué le diría a mi yo, porque realmente no sé
¿No le dirías como, atrévete, que después del eh, bueno, la la marea alta, va a venir la calma, tal vez?
Mira, no sé, to yo todavía creo que tengo estos cambios muy recientes y yo todavía no he logrado <chuckles> no he logrado superarlo. Exacto, no he logrado superar todos mis miedos. Entonces, pues, no sé, no sé ni qué te diga. De hecho, eh, no hemos podido regresar a visitar a nuestra familia todavía.
<chuckles> Estabilizar tus miedos. <gasps> Mm, eso es muy difícil, entonces, esa decisión, sí.
Sí, sí. Ye entonces, fue
Porque cambiaste una cosa por otra, cambiaste, tal vez, la estabilidad de tus hijas por, eh, dejar a papá y a mamá atrás.
Eh, sí, yo sé que una vez que uno uno tiene hijos, ya uno se debe más a ellos, ya los padres hicieron su vida, pero, ya te digo, no sé, no sé qué le diría. Quizás sí le diría: "Atrévete". Eh, mira, te digo más, yo digo, si no se me hubiera presentado la oportunidad de hacer el cambio, a lo mejor, quizás ahora, en vez de miedo tuviera tristeza, porque ya te digo, el cambio casi que lo quería hacer yo.
Claro, claro.
Eh, no sé, digo, si no se me hubiera presentado, ¿cómo yo me sintiera ahora mismo? Bueno, sí, vamos a decir que sí, le diría a mi yo de entonces: "Atrévete, que todo va a estar bien, a pesar de los miedos". <chuckles>
Tal vez, frustrados. Sí. <laughs> Atrévete, vas a sentir muchísimo miedo, pero va a valer la pena, tal vez.
Exacto, eso mismo es lo que le diría, eso mismo es.
Ay, qué bonito, de verdad. Qué bien, porque a veces los miedos son tan difíciles de superar, que que atreverse, yo creo que es la única manera de de afrontarlos, a pesar de que nunca sabemos el resultado. Está bonito que que te atrevieras por el bienestar de tus hijas y de tu familia, y que sí, a pesar de que a veces uno no se aplaude, eh, afrontar los miedos es de valientes, así que eres muy valiente, y me encanta que me lo contaras. De verdad, muchísimas gracias por contarme tu experiencia.
Gracias.